Sebenarnya dia pakai kendaraan cuma bisa sampai, mmm, apa namanya, sampai kaki bukit ya. Eee, habis itu, eee, dari bukit sampai ke gunungnya, itu benar-benar memang harus fight. Kita harus memang harus benar-benar ya di situlah gitu kan, heeh. Saya 3 kali ke sana, eee, 3 kali ke sana ke Gunung Leuser tuh. Yang 2 kali itu cuman so sampai bukit aja, eee, yang terakhir kali saya benar-benar niatin ini s kali ini saya nggak tahu lagi kapan ada kesempatan lagi ke sini, saya harus sampai ke puncak gunungnya. Nah di situ saya abadiin bener-bener, eee, ya memang worth it banget lah e perjalanannya tuh. Memang, eee, keras ya iklimnya, e layak banget layak banget kita kalo untuk orang yang cinta alam ya, hobi ya.
Oh kaki bukit. Mhm. Harus oh. 3 kali. Wah. Heeh. Memang layak ya. Jadi Mmm, ah ini iya, kalau masalah cinta alam memang bukan, eee, hobi semua orang kayaknya ya.
Not for everyone, bukan untuk semua orang itu memang. Iya.
Iya, bener. Terutama mungkin perlu ketahanan fisik gitu kan, belum lagi untuk cuacanya sendiri gimana? Kayak ada rasa-rasa dingin yang menggigit gitu gak sih sensasinya?
Betul betul. Nah kalau untuk ini jadi gini na e e uniknya gini loh, karena itu dibawahnya tuh langsung laut ya, dinginnya tuh dinginnya lembab gitu.
Mhm. Oke. Oh jadi nggak terlalu
Panasnya tuh panas kering, jadi panas panas, tapi anginnya anginnya, eee, karena, eee, dia kan air flow-nya tuh langsung ke bawah ya. Jadi, eee, memang dia panas kalau untuk siangnya ya. Udah lewat jam 10.00 pagi itu memang panas banget. Tapi anginnya besar banget banget besarnya di sana tuh. Eee, se e di sana kan, eee, akhirnya kan untuk lal warga lokal ya, warga lokal, eee, kami di sini eee, kadang saya di ke sana kan pakai project juga ya, apa ya untuk biar ada yang ngebiayain perjalanan kita kan, heeh. Mhm.
Heeh heeh. Iya. Mhm. Waduh. Iya, warga lokal. Oh maksudnya a ada sesuatu gitu kepentingan gitu ya, nggak semata-mata semata-mata mengeluarkan uang sendiri gitu ya, oke.
Ada kepentingan ada interest-nya sendiri, betul. Mhm, m mhm, gitu, jadi kita bikin ini, eee, turbin angin.